Ừm. Vậy thì vui quá ha. Ờ, kiểu, bạn có cái thói quen ăn uống nào đặc biệt hông? Kiểu, bạn ăn theo cái kiểu, bạn order theo cái kiểu riêng của bạn thôi người ta hổng có, giống như mấy món nướng của bạn đó đó, giống như mấy món khoai lang nướng đi, thì bạn cũng chỉ ăn, ờ, giống như bạn chạy vô bạn kêu: "Cô, cô ơi, 2 củ" hay là như thế nào, kiểu, bạn có thói quen nào hông?
Ừ, ừm. À! Ừm. Ừm hưm, ừm. Thật ra thì, à, khoai lang nướng thì hầu như là quán nào cũng giống quán nào rồi và nó cũng không có gia vị nào á, nên mà mình cũng không có cái gì đặc biệt cho khoai lang nướng. Nhưng mà có một món mà rất là, ờ, đặc biệt, ờ, mà mình hay, gọi là, dặn các cô là phải, ờ, thêm thêm bớt cái này cho mình đó chính là món bắp nướng nha. Thì món bắp nướng á thì nó không nơ nó không chỉ như khoai lang nướng là, ờ, khoai lang nướng thì chỉ cần đặt lên bếp và nướng thôi không thêm cái gì cả. Nhưng bắp nướng thì sau khi mình nướng xong thì có một cái nước nước sốt rưới lên và rất là đặc biệt đó chính là cái mỡ hành đó bạn. Ờ, thì thông thường thì, ờ, các bạn mình thì cũng có một số người bạn là họ không thích ăn hành nha nên họ không thể nào ăn được cái mỡ hành đó, nhưng mình thì mình lại cực kì thích luôn, lúc nào mình cũng biểu là các cô là, ờ, "rưới nhiều mỡ hành thêm cho con nha, rưới nhiều lên" thì như vậy đó thì các cô cũng rất là vui vẻ mà rưới cho mình á. Thì cứ mỗi lần như thế chỉ sau vài lần thôi là các cô quen là từ các lần sau khi mà mình đi với những người bạn mình á là sẽ bao giờ cũng có ừm, bao giờ cũng có một phần là rất là nhiều mỡ hành hết á, mà mình cũng hông cần phải nói nữa.
Cũng giống nhau. Ừm. Đúng rồi, đặt lên bếp và nướng, còn Đúng rồi, ừm, mỡ hành, ngon quá. <chuckles> Ừm. Ờ, thì lần sau thấy cô là Ừm. Ừm hừm. Vậy thì vui quá à. Vậy thì, ờm, vậy thì nếu như cái thói bạn có hay đi ăn ngoài vậy hông? Ăn vặt ở ngoài nè, bạn có hay hông, có hay ăn ngoài hông?
Ừm, ừm. Ừm.